あ、もうちょっと素直にちゃんと聞いときゃ、よかったね。<laughs>
はい、そうですか。あの、おそらく今だったら、何でも聞いてしまうみたいのはあります、逆に。
うーん、今だったら多分言われる前に、あの、適当なとこでちゃんとやっとくかなとは思うんですけども、はい。
あ、なるほど。うーん、まあね。いや、え、ま、あとどうでしょう、今の家族とか、ま、お子さんいらっしゃるかどう分からないんですけども、どうなんでしょうね？うん。
うーん。 はい。 うーん。 あ、いや、今、あの、独身で何もはい。そうのはないので、はい。
独身ですか。あ、そうですか。なるほど。うーん。ね、いや、意外と
うーん。
子供というのは手ごわいので、はい。
<laughs>
いや、ここでそれを言って、話を聞いてくれなくなるとかっていうツボがあったりもするので。
うーん。 うん、ま、あの子供とかだったら、例えばちょっと、あの、教えたりとかすする時に、あの、ま、あの、ま、音楽とかちょっと教えてたこともあって。はい、そういう時になかなかちょっと聞いてくれないとか、あの、はい、うーんと、興味持ってくれないとか。
はい。 はい。 あ、はい。 あ、はい。 あ、なるほど。あ、いわゆる生徒さんですよね、それね。ああ、なるほど。
はい。そうですね。そういう時にやっぱり言いづらいというか、うーん、ま、こっちも言ってるんだけども、うーん。なんか途中で、もう忍耐みたいになってきちゃうっていうことがありますね。
いや。あらららら。ああ。ね、なんか難しいもんですよね、そういうのもね。
うーん、ま、た
歳関係ないから、みたいなですね。結局は。はい。
そうなんですよね。で、そこでまあ、うーん、うんずま、褒めて褒めてでも全然いいんですけども、あの、褒めながらも、うーん、ちょっとここは厳しく言っとかないと、うずっとなんか同じことやあの、間違えてるし、みたいな。うーん、で、ま、そこでちょっとあまりにもちょっと厳しく当たりすぎてってのは、アイナスなんですよね。その辺の塩梅が、やっぱり
はい。ええ。 あ、はい。ええええ。 なかなか難しいですよね、うーん。ほんとに。